À, bạn ơi dạo này á mình cảm thấy mệt mỏi quá, tại vì lúc nào mình phải cũng phải, a, chi tiền để mà mua sắm rất là nhiều thứ. Giống như là, mình á là có một người bạn, bạn của mình á thì có điều kiện rất là tốt luôn, gia đình có điều kiện với lại cũng hơi rảnh rang á. Bạn mà cái cái bạn sở thích của bạn là đi mua sắm, nhưng mà đi một mình á thì bạn hổng có thích, nh với lại là bạn thích kiếm đồng đội á, nên làm đúng rồi, bồ nên là mình hay, a, gọi là, một mình với bạn thân lắm rồi nên là lúc nào hai đứa cũng đi chung hết, mà lúc nào bạn mua á thì bạn cũng thích là hổng thích mua một mình, thích mua chung vậy á, là lúc nào cũng có nói là "Tui với bạn là thân vậy là phải lúc nào cũng có đồ đôi, tui có này, bạn cũng có này." Mà nhiều lúc thì mình thì cũng đâu có điều kiện bằng bạn đâu, bạn thì có ba mẹ cho tiền, ờ, mỗi tháng còn mình thì mình phải đi làm rồi mình trả tiền ăn tiền tì mà, nên là nhiều lúc thì, ờ, mình cũng ráng mình đú đú theo bạn, tại vì bạn cũng nói là "Cuộc sống này là phải hưởng thụ đi, ờ, sống có một lần đời phải ráng mà chi chi ra nhiều tiền xíu để mà mình xíu." Nhưng mà khi mà mình chi mới đầu mình thấy cũng có lý, tại vì mình cũng thích mua đồ mà, nhưng mà nhiều quá mình, ừm, tiền nào thì cũng có lúc cạn thôi nên là bây giờ mình cảm thấy mỗi lần bạn rủ mình mình vô có áp lực vô hình, mình sợ là mình, ờ, hông còn mình đú theo bạn nữa.
Ồ, sao vậy? À, vậy hả? Thấy buồn, phải hông? Ừm, hiểu. À, à, à, ra là vậy. Ừm. <laughs> Ừ, vậy ha? Ừm, ừm, hợp lý. Ờ. Ừm. Ôi, có nghĩa là hiện tại á là bạn có, ơ, hai cái áp lực, đúng hông? Có nghĩa là hai cái áp lực chính mà mình có thể nhận thấy được là, ờ, bạn bị cái là áp lực là tài chính thì nó hông có phải là quá dư dả nà, là cái thứ nhất nà. Rồi cái thứ hai á là bạn sợ làm mất lòng cái người bạn thân của mình nữa, tại vì là bạn thân thì bạn cho là, kiểu, giống như là, chơi với nhau lâu rồi, xong rồi phải, ơ, gọi là, chia sẻ với nhau rồi mua cái này cái kia với nhau cho vui, cho chung với nhau, đúng hông? Nhưng mà cho có bạn có bè đồ này kia đó. Nhưng mà hông biết, ơ, bản thân bạn á là cái cảm giác khó chịu này nà là bạn thấy là gần đây thôi, là, kiểu, giống như là, gần đây thôi khi mà bạn cảm thấy là cái tài chính của mình á nó đang hơi gặp vấn đề? Hay là ngay lúc đầu là bạn đã không có thích cái cái cái này rồi? Có nghĩa là, ừm, từ lúc nào là bạn cảm thấy có cái sự khó chịu này vậy?
Ừm. Đúng. Ừm, đúng rồi. Ừm, chắc là do gần đây á bạn. À, trước đây thì kinh tế của mình cũng ổn định hơn một xíu, ừm, công việc của mình, ờ, ờ, do cái khoảng thời gian đầu năm á thì nó cũng, gọi là, đều đều có việc, có việc nhiều nên là, ơ, được thưởng nhiều nè, nên là, ờ, gọi là, túi cũng rủng rỉnh một xíu thì, ờ, thích mua cái gì thì mua. Ờ, gọi là đúng rồi, sẵn thì mình có đồ đôi với bạn mình thì mình cũng tiêu xài với lại mình cũng ngại, kiểu, giống như là, ừm, hổng có muốn thua kém bạn á, à, mình nên là bạn đi đâu hay làm cái gì, mình cũng, gọi là, mua chung để mà, gọi là, có đôi có cặp với lại hổng có cảm giác là thua kém quá, bằng bạn bằng bè rồi. Ờ, nhưng mà dạo này thì tài chính của mình nó hổng được ổn định lắm, do công ty của mình là, ờ, phải thắt chặt chi tiêu, thắt thắt chặt do kinh tế khó khăn á nên là cũng là có thắt chặt ngân sách lại cái việc hổng còn thưởng nhiều đúng rồi, hổng còn thưởng nhiều như xưa nữa. Nên là cũng rất là khó khăn, ờ, chủ yếu là mình bây giờ tiền bây giờ mình chỉ còn đủ tiền để là chi tiêu trong cuộc sống thôi chứ hổng có
Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, được nha. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, ừm. Vui hết, đúng hông? Ừm. Ờ, ra vậy ha? Ừm. Ừm, nó hơi khó khăn chút xíu, ờ, ờ. Có À! Sinh hoạt đời thường thôi, phải hông?
Đúng rồi, chỉ cần đủ tiền để sinh hoạt thôi và có một khoản tiết kiệm nho nhỏ thôi, còn cái tiền mua sắm ngày xưa giống như là mình, ờ, chi rất là nhiều tiền, giống như chi vô tội vạ luôn nhưng mà bây giờ sợ là, ờ, mình phải thắt chặt chi tiêu rất là gọi là, có thể là giảm một nửa luôn á bạn, nên là cũng hơi lo lắng.
Ừm. Ừm. Ôi, nhiều ha! Đúng rồi, có nghĩa là cái việc mà một cái thay đổi lớn như vậy trong cái vấn đề chi tiêu, rồi cái vấn đề tài chính đó là thiệt sự là nó cũng, ơ, khó khăn cho bạn. Mà theo mình nghĩ nha, ờ, không biết là có phải là do cái người bạn kia của bạn đó, để ý là những cái tháng ngày đầu năm bạn, ờ, rất là có tài chính nè, rồi bạn cũng chi sẻ là bạn, ờ, tiêu xài rất là thoải mái luôn, cũng hưởng thụ này kia, nên có thể là cái người bạn đó nghĩ á là tới bây giờ bạn vẫn có cái tài chính dư giả đó. Thì hông biết là bản thân bạn á, là đã từng ngồi lại và nói chuyện hay là giao tiếp với cái người bạn đó đó, là "Ừ, dạo này tao đang, ờ mình đang kẹt quá hay là như thế nào đó, và mình có thể hẹn là, ờ, đi chơi một cái bữa khác" hay là như thế nào hông? Có nghĩa là bạn đã từng, gọi là, chia sẻ rồi giao tiếp thẳng thắn về cái vấn đề tài chính của bạn hiện tại với cái người bạn đó chưa?
À, chưa á bạn, tại mình thấy cũng chưa có tới nỗi lắm, với lại mình nói ra thì cũng quê, <chuckles> quê với lại cũng mất mặt là, à, là nói mình đâu thể nào mà nói là "Bây giờ tui nghèo quá!", mình cảm thấy như vậy nó nó tổn thương lòng tự trọng mình quá, mình cũng hông có muốn là bị thua bạn bè. Nhưng mà đúng là khi mình hổng có nói vậy thì ngày càng mình cảm thấy là tại vì bạn mình cũng hổng có biết á, nên là nó cứ thấy là mình chắc còn, ờ, được thưởng nhiều như xưa, chỉ là bây giờ mình ít khoe với nó thôi. Hồi xưa là thưởng có r tiền thưởng đồ đó là mình hay khoe với nó, mà mỗi lần khoe là nó hỏi: "Ê, mày mua sắm hông? Đi đi đi mua đồ hông, đi ăn hông?". Thì bây giờ thì mình ít khoe lại thôi nhưng mà nó mình chắc là nó cũng hổng có biết là, à, bây giờ là công việc của mình đang khó khăn, nó chỉ chắc là nó nghĩ là mình hổng khoe lại thôi, chứ chuyện thường quá là khoe làm gì.
Ừm. À, vậy hả? Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, thì như thế này nha, kiểu, ơ, ơ mà bản thân mình á, thì mình nghĩ là cái cái việc mà vấn đề tài chính á, là một trong những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng luôn. Nghĩa là nếu mà hổng có tiền á, thì sẽ rất là khó để mà có thể, a, tiếp nhận hay là hưởng thụ bất cứ cái gì trong cái, ơ, cuộc sống luôn. Kiểu giống như là mọi thứ bây giờ thì cần ít tiền mà, kiểu, giống như hàng hóa, rồi mấy cái, ơ, tiền, ờ, hóa đơn rồi điện nước này kia, rất là nhiều thứ phải lo toan luôn á. Nên là không biết là hồi nãy bạn cũng có chia sẻ là bạn cảm thấy hơi ngại với cả cũng hơi xấu hổ khi mà giao tiếp với cái người bạn của bạn về cái vấn đề tài chính, thì bạn cho mình hỏi là tại sao bạn lại nghĩ như vậy hông? Và có thể là tại vì sao những cái cảm giác đó là theo bạn á, là nó tới từ đâu?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là do mình thôi. À, tại vì, à, mình, thứ nhất là mình ca cảm thấy cũng hơi tự ti, à, tại vì bạn mình thì giàu, rồi giàu có này nọ, mình sợ là khi mà mình hông có tiền để mà mình, gọi là, mình mua những cái món mà chung chung như vậy á, thì vô tình là nó nó làm cái cuộc vui nó mất vui. Giống như là, bạn mình, à, thích mua cái đầm đó, hai đứa bận chung đà đi chơi thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà giờ mình, ờ, không có thì mình sợ là, gọi là, bạn mình sẽ hơi thất vọng, kiểu, cuộc vui nó cho tàn á, nên là nhiều lúc mình cảm thấy là, à, thôi mình cũng ráng mình, ờ, đú theo bạn. Nhưng mà, ừm, có khi mình thấy là do là tài chính của mình thì lúc nào cũng hổng bằng bạn rồi, tại vì mình mua bạn thì mua đồ là bạn bận có một ần à, còn mình á thì nhiều lúc mình mua mình phải, ơ, phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, đâu có thể nào mua đồ bận một lần được. Nên là, ờ, nó dẫn tới là mình với bạn có cái khoảng cách á, ơ, cái cái tư duy hai đứa suy nghĩ khác nhau, nên là nhiều lúc cũng khó.
Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Khác nhau. Đúng rồi, chính xác. Ừm, nhưng mà, thiệt sự ừ, ờ, hợp lý nha. Mình hiểu cái cái cảm giác của bạn, nói chung là nó của cái tình thoái tình tình huống này là nó cũng khá là tiến thoái lưỡng nan đó. Nghĩa là cảm giác là mình cũng, ơ, kiểu là, vừa làm mình vừa ngại về cái hoàn cảnh của mình, mình cũng hông biết cách nói với cái người bạn của mình như thế nào, đúng hông? Nhưng mà bạn thử nghĩ kỹ lại coi á, là có phải là đồ, quần áo mà, ơ, người ta kinh doanh, mình mặc chỉ để mặc mộ lần hông? Có nghĩa là bạn có bao giờ bạn nghĩ thực tế thử coi là những cái bộ quần áo á, những cái người mà trung bình người ta mua quần áo á, người ta có bao giờ mặc một lần không? Có nghĩa là quần áo nó thực sự là dùng để mặc một lần hay không? Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai á, là bạn, ừm, bạn có bao giờ bạn ngồi và bạn định nghĩa lại là tình bạn thực sự là như thế nào? Có nghĩa là đối với bạn, như thế nào là một người bạn tốt? Có nghĩa là bạn tốt là phải có tiền tài, rồi có quyền lực, có địa vị và phải luôn luôn đồng tình với nhau, thì mới có thể chơi với nhau được? Và phải có phong cách sống, à, y chang nhau thì mới có thể chơi với nhau được? Hay là như thế nào? Hay là bạn nghĩ là bạn bè cũng có thể có những cái sự khác biệt và thấu hiểu nhau? Đó, bạn có bao giờ thử ngồi lại và hỏi bản thân mình những cái đó chưa?
Khó chia sẻ lắm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, ừm. Ừm, mình chắc là chưa. Mình cũng nghĩ là, à, bạn bè thì, ờ, phải theo gọi là, phải có cái sự tương đồng với nhau như là nếu mình hông có vậy thì mình hông có giống bạn của mình á thì, giống như là, cái mối quan hệ mình nghĩ mình sẽ dần xa cách á. Đôi khi mình thấy như vậy giống như là mình hổng thể nào đi ăn chung hay là mua sắm những cái món đồ mà bạn mình, ờ, cũng có á, thì nhiều lúc là tụi mình hổng có cái chung, cái chủ đề, bạn hiểu hông? Giống như là, giờ mua chung cái bộ đồ đó thì có thể nói chung về chủ đề đó, mua cái này, mua cái kia thì có chủ đề. Còn nếu bạn mình mua mình hổng mua á thì nhiều lúc mình cũng hổng có chủ đề gì để nói, bạn mình nói thì mình cũng hông hiểu á.
Ừm, ừm. Ừm, thì thiệt ra á nha, mình nghĩ á là, kiểu, giống như bạn bè á thì, ờ, cái nền tảng mà vững chắc nhất để mà một cái mối quan hệ bạn bè á có thể chơi bền với nhau á là nó nên kết nối với nhau về cái giá trị về tinh thần. Nghĩa là những cái, a, giá trị mà ví dụ như là các bạn chung quan điểm sống nè, rồi, ờ, kiểu, giống như là, các bạn chung tính cách hay là này kia. Còn nếu mà về cái việc mà vật chất á, cái vấn đề vật chất là một cái gì đó mà, ừm, mình có nghĩa là mình sẽ ráng được ngày một ngày hai thôi chứ mình hông thể nào ráng được hoài, đúng hông? Nhất là khi bạn nói là bạn đang trong một cái, ơ, ừm, tình huống mà, gọi là, công ty rồi cắt giảm, a, nhân sự hay là tưởng thưởng nó cũng hông có nhiều như là cái hồi đầu năm nữa, mọi thứ nó khó khăn với bạn. Thì, ờ, cái lời khuyên của mình nha, thì mình nghĩ á là bạn nên á là bạn đặt ra với ranh giới cho cho bản thân. Tại vì đó là một trong những cách á mà thể hiện là bạn tôn trọng bản thân bạn nè. Có nghĩa là bạn nên biết là lúc nào nên nói "không". Ơ, bạn thật ra thì bạn nói là bạn ngại khi mà mình, ờ, nói thẳng ra cái tình huống của mình. Nhưng mà thật sự nếu mà bạn ngại như vậy đó, thì cái việc mà bạn cứ đi theo họ nè và bạn cứ để họ, ơ, ảnh hưởng tới cái, ơ, những cái quyết định tài chính của riêng bạn thì, ờ, nó sẽ ảnh hưởng cho bạn rất là lâu về dài về sau này. Nên là không biết là nếu á mà bạn thử ngồi lại, bạn chia sẻ với người bạn đó đi, biết đâu á là bạn sẽ thấy được một cái khía cạnh khác của người bạn mình. Có thể là người bạn này rất là, ơ sẽ sẽ học cách để mà thông cảm hay là thấu hiểu cho bạn mà bạn chưa biết. Tại vì bản thân bạn là hơi, ơ, kìm nén bản thân rồi tự, gọi là, giam mình lại và tự, gọi là, bó bọc mình và bạn sợ là sẽ bị phán xét. Nên là hông biết là nếu mà bạn thử mở lòng ra như vậy, hông biết là bạn, ơ, có có có đủ can đảm để làm cái điều đó hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Chắc là mình sẽ thử á! Mình nghĩ là tụi mình cái mối quan hệ của mình cũng đủ thân để mà có thể ngồi lại mình chia sẻ. Mới đầu thì chắc cũng hơi ngại ngại, cũng quê quê á tại vì, ơ, đâu có ai mà muốn chia sẻ cái sự khó khăn của mình đâu. Nhưng mà, à, mình thấy là đúng rồi, đúng rồi, đây là một cái cái mình thấy là bạn của mình thì cũng rất là thân với mình nên cũng có thể là thấu hiểu mình và mình nghĩ bạn của mình hông có xấu tới nỗi mà mình nghèo nó hông có nó nghỉ chơi mình đâu, chỉ là do là bản thân mình tự cảm thấy quê rồi cảm thấy mặc cảm nên là mình hổng có nói thôi!
<laughs> Những cái riêng tư, đúng hông? Ừm. Ừ. <laughs> Đúng rồi, chính xác là vậy đó! Với cả nhiều khi á, khi mà bạn chia sẻ vậy đó nha, thì không những là hai bạn hiểu nhau hơn đâu, mà có thể là bạn sẽ còn biết tới những cái, ơ, sở thích khác của cái người bạn đó nữa. Có thể là trước tới giờ ha thì bạn biết t cái người bạn đó là một cái người mà có tài chính dư giả nè, xong rồi thích mua sắm, rồi thích mua quần áo, thích mặc đồ đôi, ơ, nhưng mà, kiểu như, mà người như bạn cũng chia sẻ đó là cái người bạn đó thích mua đồ chung với bạn, nghĩa là cái người bạn này rất là quý bạn nè và cũng khá là trân trọng cái tình cảm này, nên là khi mà bạn ngồi lại bạn chia sẻ đó thì biết đâu là cái người bạn này có thể là cho bạn một số những cái sở thích khác mà nó, gọi là, tiết kiệm tiền hơn tí xíu. Ví dụ như là mình đi mua những cái, ơ, chỗ quần áo mà nó rẻ hơn nè, nó vừa với túi tiền hơn nè, hoặc là có những cái hoạt động mà nó ngay tại nhà thôi, ví dụ như là mình đi ăn những cái món mà, ơ, nó vừa túi tiền xong rồi mình ngồi mình nói chuyện, mình chia sẻ với nhau hoặc là mình chơi những cái trò chơi với nhau để mà mình thấu hiểu với nhau hơn. Có nghĩa là giữa hai người bạn với nhau á thì nó có rất là nhiều những cái hoạt động để mà thắt chặt tình bạn nên là cũng mong là bạn có thể cùng với cái người bạn của bạn đó, ờ, tìm ra được một cái giải pháp tốt ha, để cho bạn có thể bớt áp lực về cái vấn đề này á!
Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê! Mình biết rồi, mình sẽ thử nói chuyện với bạn của mình coi. Cảm ơn bạn nha!
Ừm, hổng có gì nè. Chào bạn nha!